Trời ơi, bạn ơi, mình đang tức điên lên bạn ạ. Mình chả hiểu sao luôn ấy, nhà mình nhá, bây giờ đang có 6 người, đúng không? 4 người lớn tất cả, kiểu như là, con ấy là lớn tất cả, đúng không? Thế nhưng mà chả hiểu sao mọi người chả biết phân chia việc nhà gì, chả biết phụ việc nhà gì luôn ấy. Ngày nào cũng chỉ có mình với lại mẹ mình làm thôi ấy. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi luôn nhá. Mà mình cũng biết là mẹ mình cũng rất là mệt luôn, nên là mình cũng, kiểu là, muốn là, gọi là, sao để cho hai anh của mình ấy, với lại hai cái đứa em của mình nó cũng làm chung việc nhà với mình nữa. Nhưng mà bảo không có nghe, thế là mình cứ phải cãi nhau liên tục tục luôn ấy. Mà mình cãi nhau như thế thì cũng đâu có hay ho gì đâu. Tại vì mình thì cũng ít tuổi hơn anh của mình nhá, chỉ có lớn hơn hai cái đứa em của mình thôi. Mà nhá, đỉnh điểm là mình với anh trai mình vừa mới cãi nhau về cái vụ, gọi là, anh trai mình bây giờ đi về ấy, cơm thì không chịu nấu, mình đã nấu cho rồi ăn xong còn chê. Mình rất là bực nhá. Mình chả hiểu là nên làm như thế nào để coi như là để phân chia việc nhà nó hợp lý hơn, mà mình cũng tránh cái việc là mình phải tức giận như này ấy, chứ không mình điên lắm.
Sao vậy? Ờ. Ừm. Ồ, mình hiểu. À. Trời, mệt. <chuckles> Đúng. Ừm. Trời, chê luôn. Ờ. Ờ ha. Ừm, thế ờ, mình có thể hiểu được cái cảm giác là, à, bạn cảm thấy tức giận khi mà, kiểu, rõ ràng trong nhà có nhiều người, nhưng mà, kiểu, việc gì cũng đến tay mình, đúng không? Và đôi khi thì, ừ, cái đầu tiên bạn cần làm ấy, mình muốn nà, ừ, thôi bạn bình tĩnh nại một chút ha. Thì nhiều người người ta cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy, và bạn cảm thấy, a, tức giận thì nó cũng là bình thường. Mà lúc nào đi ha, chúng ta cũng phải giữ cái đầu lạnh nhất. Ấy, và mình ở đây mình sẵn sàng lắng nghe những cái sự chia sẻ của bạn. Ấy, và mình sẵn sàng là mình đưa ra những cái lời khuyên và mong rằng sẽ giúp đỡ được bạn. Nhưng mà nhá, mình cũng muốn hiểu thêm về những cái, gọi là, ờ, khía cạnh, cũng như là cái vấn đề mà bạn gặp phải ấy. Thì, ờ, ờ, cái cuộc cãi vã này ấy, thì khi mà bạn, gọi là, bạn nói ra những cái cảm xúc của bản thân ấy, ờ, thì thái độ của họ như thế nào? Hoặc là trong những cái bối cảnh nào mà bạn cảm thấy rằng là, ừm, tức giận nhất, mà, kiểu, không kiềm chế được, hoặc là, ờ, phải dẫn đến cãi vã thì mới có thể giải quyết được?
Đấy. Ừ, đấy. Ừm. Ồ, cái này mình cũng biết mà. Ừ, ừ, công nhận ấy. Ừm. Ừm. Ô kê bạn nhá.